जी। देखिए आजकल के आधुनिक युग में डिजिटल युग में कहीं न कहीं सब आपस में अ, बिज़ी रहते हैं। लोगों को एक-दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं न कहीं सब लगातार सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से सोशल मीडिया ने आपके रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव क्या लाया है? क्या आपको लगता है कि लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने हैं, बुरे बने हैं और मतलब पहले आपको कब लगा कि हाँ, इससे आपके रिश्ते जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, जी। हुँ, हुँ। देखिए सोशल मीडिया ना मेरे रिश्तों में देखिए दोनों प्रकार का बदलाव लाया है जैसे अ, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जैसे मैं आपको बताऊँ कि इसने ना देखिए मुझे नए-नए मित्र बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की। अ
अच्छा। जी।
अ, जैसे देखिए मैं आपको बताऊँ कि सोशल मीडिया के अ, ज़रिए ना मैं जो है नए-नए जो है ना दोस्त बना अ, पाया। और वहीं देखिए इसके साथ-साथ जो है ना मैं देखिए अपने ना मतलब जो मेरे दूर-दराज़ के देखिए रिश्तेदार हैं ना देखिए उनसे भी अच्छे से कनेक्ट कर पाया जो दूर रहते हैं थोड़ा। क्योंकि देखिए उनसे जो है रोज़ वैसे तो मिलना हो नहीं पाता ऑफ़लाइन माध्यम से तो। तो देखिए ई देखिए ऑनलाइन माध्यम से देखिए उनसे बातचीत हो जाती है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट देख के उनका हाल-चाल पता लग जाता है। अ, और इसलिए देखिए मैं मानता हूँ कि हम ना मतलब एक-दूसरे के देखिए करीब आए जो दूर रहते थे। लेकिन देखिए आजकल ना इससे अ, समस्या ये हो गई है कि हमारे जो पास के में मतलब रहने वाले रिश्तेदार हैं ना देखिए उनको हमारे हम उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। जैसे देखिए हमारे माता-पिता हो गए, हमारे भाई-बहन हो गए।
ओ ओह! अच्छा। जी। ठीक है। हाँ। हुँ, बिल्कुल।
उनके पास जो हम बैठते हैं तो वहाँ भी देखिए हम फ़ोन चलाते रहते हैं सोशल मीडिया चलाते रहते हैं। तो देखिए उनको तो हम समय नहीं दे पाते हम करीब रहने के बाद भी ना हमारे बीच में से दूरियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और देखिए एक-दूसरे के हाल-चाल से ही जो है ना हम वंचित होते हैं तो मैं मानता हूँ कि इसके ना एक दोनों मतलब इसके दोनों पहलू हैं सो अ सोशल मीडिया के। और लेकिन इसका उपयोग जो है ना वो देखिए हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार करते हैं। अगर हम इसका अच्छा उपयोग करते हैं तो देखिए हम जो है ना अपने अ, मतलब प करीबी अ, परिवार वालों को भी समय देंगे। उनके पास बैठके फ़ोन नहीं चलाएँगे। और अगर हम देखिए इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे देखिए हमें हर समय जो है ये ही चलाते रहेंगे। जी।
हाँ। ये तो है। जी। बिल्कुल। उजी। हाँ। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहीं कि अगर हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इससे हमारे ऊपर असर पड़ेगा चाहे हमारे स्वास्थ्य पर हो रिश्ते पर हो या फ़िर हमारे ऊपर ही हो। तो अ, जैसे कि आपने कहा कि आपको इससे इतने सारे नुकसान दिखते हैं। आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आप फ़िर इससे बचने के लिए आपने क्या कभी कोई तरीका अपनाया है? और क्या वो उस तरीका जो है वो आपके काम आया?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैंने आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ना बहुत से तरीके देखिए ऐसे अपनाए जो कि मुझे देखिए सोशल मीडिया के लत छोड़ने में देखिए जिन्होंने मदद की। जैसे देखिए मैं जो है ना देखिए <swallows> पहले तो देखिए सुबह उठकर और रात को सोने से पहले देखिए सोशल मीडिया ही चलाता था लेकिन देखिए फ़िर जो है मैंने इसको बदला। मैं जो है थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हुआ खुद के साथ।
अच्छा। ठीक है। हाँ।
तो देखिए इसके माध्यम से ना मैं अ, सोशल मीडिया छोड़ पाया।
जी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है।
साथ-साथ देखिए खुद को ना अ, व्यस्त रखिए।
हाँ।
व्यस्त रखने से क्या है ना अ, असा समय नहीं मिलेगा हमें सोशल मीडिया के लिए और अ, हम जो है ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ-साथ देखिए हम ना अ, जैसे देखिए कोई ऐसी अ, हॉबी देखिए अपनी फ़ॉलो कर सकते हैं कोई स कला सीख सकते हैं। तो देखिए तो भी जो है ना देखिए हम इसको कम ही उपयोग में लेंगे या देखिए हम दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं। अ, और इसके साथ-साथ देखिए मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़रूरी काम तो ये है कि, हमें ना देखिए अपने परिवार वालों को समय देना चाहिए और सोशल मीडिया को साइड में रखिए। तो ये कुछ तरीके हैं देखिए जो मैंने अपनाए और देखिए इ इस इन इसने ना देखिए इन इन सब चीज़ों ने ना मेरी देखिए सोशल मीडिया की लत को कम किया और अ, मेरे रिश्ते भी सुधारे अपने परिवार वालों के साथ में करीबी रिश्तेदारों के साथ में।
ठीक है। उ, जी। बिल्कुल। सही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कहीं न कहीं कि इसकी वज़ह से अगर आपकी जो रिश्ते हैं वो सुधरते हैं। वैसे आजकल तो देखिए अ, परिवार और रिश्तेदारों के बीच ग्रुप भी बहुत बन जा रहे हैं। व्हाट्सऐप पर भी बन जा रहे हैं इंस्टग्राम पर भी बन जा रहे हैं तो इन लोग वहाँ पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो आप मुझे बताएँ कि इन ग्रुप्स के बनने के बाद घर के अंदर जो मेल जो है वो कैसे बदल रहा है? कैसे लोगों के बीच में क्या जुड़ाव बन रहा है? तो अगर आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छी बात है तो कोई इसका उदाहरण दें जब आपने अपने आस-पास देखा हो परिवार में देखा हो या फ़िर अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नुकसान है तो उसके बारे में भी बताएँ।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। देखिए मैंने न अपने परिवार में ये देखा है कि फैमिली ग्रुप्स वगैरह बनते हैं और देखिए कुछ लोग जो हैं न इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं।
अच्छा।
जैसे कुछ परिवार वाले लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए कुछ परिवार वाले देखिए नहीं चलाते हैं इसको। तो जो एक संतुलन सा नहीं बन पाता है और देखिए जो लोग इसको नहीं चलाते हैं सोशल मीडिया को ज़्यादातर तो देखिए वो कहीं न कहीं थोड़े-से अलग-थलग होके रह जाते हैं परिवार से, देखिए ज बड़ा ग्रुप होता है पूरा खानदान का जैसे अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो। तो देखिए फिर जो है ना, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया नहीं चलाते वो देखिए ऐसे रिश्तेदारी से न कहीं न कहीं दूर होते जाते हैं और उनको वो तो वो थोड़ा-सा अलग-थलग भी महसूस करते हैं, तो इसके कारण देखिए बहुत ज़्यादा देखिए अनबन भी कई बार हो जाती है, तो ऐसे इस प्रकार से बिना सोशल मीडिया जैसे एक बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक प्रभाव लेकर आ जाता है जीवन पे, और फिर देखिए ऐसे रिश्ते अगर उलझ जाएँ ना देखिए उनको सुलझाना भी जो है न बहुत कठिन हो जाता है। तो देखिए फ़ायदेमंद यही रहेगा की हम जो है ना अ, एक अच्छा साधन अपने मेल-जोल का अच्छे रिश्ते अ, बनाएँ और इस कोशिश करें की सोशल मीडिया जो है हमारे रिश्तों को नकारात्मक रूप से तो प्रभावित ना करें लेकिन सकारात्मक रूप से बिल्कुल करें। जी।
बिल्कुल। ये त हुँ। हाँ। ये बात तो है। हुँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। ये तो है। ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है क कि आप म मतलब इतना सोचते हैं कि आपके लिए क्या सही लेकिन देखिए आजकल ना बहुत सारी नोटिफ़िकेशन भी आने लगते हैं कभी-कभी, व्हाट्सऐप से इंस्टाग्राम से। तो इनसे बचने के लिए आप क्या तरीके अपनाते हैं? क्या करते हैं ताकि इनसे आप बच सकें? और आपके पास जो भी अनावश्यक नोटिfiकेशन है, जो चीज़ें हैं उन्हें अ, क कैसे टैकल करते हैं?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, अनावश्यक नोटिफिकेशन तो देखिए आते रहते हैं, लेकिन देखिए, हम उपाय ये कर सकते हैं कि हम जो है ना, ऐसी अ, ए एप्स जो हैं ना, या तो इनको अनइन्स्टॉल ही कर दें या फिर अगर हम ये बहुत ज़रूरी है ना हमारे लिए, तो हमें जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि
हाँ, हाँ।
हम जो है ना, इ इनकी जो नोटिफिकेशन्स हैं, वो ऑफ कर दें अ, या फिर देखिए मतलब अगर सोशल मीडिया पे अग सोशल मीडिया के ऐसे नोटिफिकेशन्स आ रही हैं ना, देखिए, एक ना फ़ीचर होता है कि हम ना कुछ-कुछ चैट्स को या फिर अ, कुछ-कुछ चीज़ों को देखिए जो है ना उसमें अ, उसके उनके नोटिफिकेशन्स बंद कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत मैं मानता हूँ कि उत्तम फ़ीचर है क्योंकि देखिए अगर हमारे कोई अ, मतलब फ़ालतू की चैट है, जो कि हमारे कम की नहीं है हमारे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे रिश्तेदारी में भी और कुछ भी, तो देखिए, हमें कोशि हमें जो है ना उसको म्यूट कर देना चाहिए और अपना सम समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर। वही अ, जो हम वक़्त है ना, देखिए हम अपने परिवार वालों को दे सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, उसका एक सदुपयोग कर सकते हैं। और देखिए, व्हॉट्सऐप के साथ भी देखिए ऐसा ही करना चाहिए और देखिए, मैं मानता हूँ कि इसके माध्यम से ना हमारे जीवन जो है, वो कहीं न कहीं अच्छा बन जाएगा मतलब गुणवत्ता बढ़ेगी जीवन की। जी।
अच्छा। ओह! ये तो बहुत बढि जी। ये तो है। हाँ। जी, ज़रूर। वैसे, देखिए आजकल के समय में ना, सोशल मीडिया पर अफ़वाहें बहुत फैलती हैं। लोग अ, वायरल होने के लिए किसी भी तरह की पोस्ट डाल देते हैं। तो आप मुझे बताएँ, इससे हमारे घर के बच्चों और उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ा है? जो उनके सोच है, जो उनके विचार हैं, वो किस प्रकार से बदलते जा रहे हैं और ऐसे में बच्चों को दूर कैसे रखा जाए? क्या तरीके अपनाना चाहिए?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए आजकल बच्चे जो है ना सोशल मीडिया पर जब रील्स वग़ैरह चलाते हैं तो देखिए अ, कुछ-कुछ देखिए बिल्कुल वायरल होने के लिए ना कई बार तो अभद्र कंटेंट भी देखिए आ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर तो अ, देखिए ऐसे चीज़ें अगर देखिए बच्चे देखेंगे तो वो देखिए अपने राह से भटक जाएँगे। उनको देखिए मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ना है लेकिन जो है अगर वो ऐसी चीज़ें देखेंगे तो वो बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टरैक्ट हो जाएँगे और वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो देखिए कहीं न कहीं न अ, बच्चों को अगर देखिए सोशल मीडिया हम चलवा भी रहे हैं। तो पेरेंटल गाइडेंस के अंदर अ, चलवाना चाहिए। देखिए एक आजकल फीचर आया है कि पेरेंटल कंट्रोल्स। तो देखिए हम बच्चे के ऊपर एक निगरानी रख सकते हैं वो फ़ोन पर क्या कर रहा है? अ, किस प्रकार की चीज़ें देख रहा, क्या कंटेंट देख रहा तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा एप है। अ, ऐसे माँ-बाप के लिए जो कि अपने नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है ना उनके हाथ से अ, बाहर निकले या फिर देखिए मतलब कोई गलत रस्ते पर चलने लग जाए और देखिए बिल्कुल जो है ना छोटे बस्तों को अ अ, छोटे बच्चों का देखिए ध्यान रखना भी चाहिए क्योंकि देखिए वो भोले और मासूम होते हैं। उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार जो है ना माँ-बाप जो है ना एक भूमिका निभा सकते हैं अ, बच्चों के जीवन में। जी।
बिल्कुल। हाँ, हाँ। ज़रूर। ये बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। जी। ये बात तो है। ज़रूर। ये तो काफ़ी अच्छा बताया आपने कि हाँ, किस तरह से सोशल मीडिया बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं तो ऐसे में उन्हें माता-पिता को कहीं न कहीं सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो बच्चों को समझाएँ। अच्छा अ, ये सारी बातें तो ठीक है लेकिन चलिए ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है, उनका क्या असर पड़ा है? उनके रिश्तों में क्या असर पड़ रहा है? अ, क्योंकि आजकल देखिए प्रेमी-प्रेमिकाओं के बीच में भी बहुत अम मतलब मतभेद हो जाते हैं सोशल मीडिया को लेकर के। लोग कहते हैं तुमने इसे फ़ॉलो क्यों किया? तुमने इसकी रील्स पे लाइक क्यों किया? तो आपको क्या लगता है इससे जो मनमुटाव है वो काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है? और अगर हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या ऐसे उपाय अपनाएँ कि हाँ, लोगों के लिए जैसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। अ, देखिए बिल्कुल आजकल देखिए सोशल मीडिया के कारण देखिए बहुत ज़्यादा, मनमुटाव, मत्तभेद और लड़ाइयाँ हो रही हैं। अ, प्रेमी-प्रेमिकाओं के बीच में पति-पत्नी के बीच में तो
हाँ, जी।
ये जो है देखिए बिल्कुल भी ना सही नहीं है। अ, इसके कारण ना देखिए अ, मतलब बहुत सारे देखिए रिश्ते टूट जा रहे हैं और अ, देखिए इस प्रकार अगर रिश्ते टूटेंगे तो मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और सोशल मीडिया इसका ज़्यादा कारण बन रहा है। तो देखिए उनको कहीं न कहीं न आपस में बैठ के इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। और देखिए अ, मतलब ऐसे ये फ़ॉलो अनफ़ॉलो वाली बात पे अगर देखिए अगर लड़ाई होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा बचकानी बात हो जाएगी। तो कहीं न कहीं इनको ना मतलब एक अच्छे से बैठना चाहिए। क्योंकि देखिए एक हर किसी की एक सोशल लाइफ़ होती है। अग अ, प्रेमी-प्रेमिका होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रेमिका से को कहीं एक सोशल लाइफ़ से उसकी बाहर निकाल दें। अपने प्रेमी को सोशल लाइफ़ से बाहर निकाल दें। तो देखिए इस प्रकार जो है ना इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोलिंग नेचर का भी नहीं होना चाहिए। और देखिए आजकल इस बार अब जैसे जै जैसे सोशल मीडिया आया है ना? तो अब देखिए एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे पहले देखिए ना इतनी लड़ाइयाँ होती और होती थी और ऐसे विषयों पे झगड़े होते थे। तो मैं मानता हूँ कि वो समय जो है एक बहुत ज़्यादा सुखी समय था और लेकिन आजकल जो है ना ये सोशल मीडिया ने दिखावा जो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है तो ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं मायने रखने लग गई हैं, आप किसको फ़ॉलो करते हैं और अ, किसको नहीं। तो मतलब इस पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल। तो लेकिन इस पे अगर बातचीत की जाए और एक-दूसरे पे भरोसा रखा जाए तो ये सब चीज़ें सॉर्ट की जा सकती हैं। जी।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। ज़रूर। बिल्कुल। हाँ। ये तो है। जी। बिल्कुल। हुँ। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, कहीं न कहीं। अ, जब बातचीत कर सकते हैं हम तो चीज़ें ना जो बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये बढ़िया तरीका बता दिया आपने लेकिन आप क्या आपको ऐसा भी लगता है कि गाँव और शहर इन दोनों जगहों पर सोशल मीडिया का असर जो है वो अलग-अलग पड़ा है? यहाँ पर रिश्तों के मायने भी अलग तरह से बदले हैं? आपको क्या लगता है कहाँ पर लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें अ, ज़्यादा लगे रहते हैं, लत ज़्यादा हैं उन्हें? और वहीं गाँव की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर इसका असर अ, कम है और क्यों ऐसा है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। अ, देखिए मैं ये मानता हूँ कि गाँव में पहले बात ये थी कि जो है ना इसका लत कम था लेकिन आजकल तो देखिए ल उल्टी बात हो गई है। इसका ना लत बहुत ज़्यादा बढ़ गया गाँव में। क्योंकि देखिए शहरी लोगों के पास फिर भी इतना समय नहीं होता। उनको देखिए ट्रेवल में उनका समय जाता है। काम करने में उनका समय जाता है। उसके बाद देखिए जो समय बचत है वो उन्हें परिवार वालों को देते हैं, लेकिन देखिए जो गाँव की जो लाइफ़स्टाइल है ना देखिए, वो ऐसी है कि देखिए इतना मतलब जिनकी ज़मीन वग़ैरह है उनको तो काम ही नहीं करना होता है। देखिए काम तो जो लेबर्स वग़ैरह हैं वो करते हैं। तो देखिए वो जो है सारा दिन बैठकर देखिए आजकल फ़ोन ही चलाते हैं और देखिए गाँव वालों की आदतें हैं आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो अ, वो जो है ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं और देखिए उनके रिश्ते भी इस च वज़ह से ना बहुत ज़्यादा अ, प्रभावित हो रहे हैं और देखिए लड़ाइयाँ वग़ैरह भी देखिए आम हो गई है और अ, देखिए मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल भी ना सही राह पर नहीं है और अ, कहीं न कहीं व वो लोग जो क्या है ना इतने ज़ ज़ अ, ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। तो वो समझ भी नहीं पाते हैं खुद को कि उनके अंदर क्या चल रहा है? ये फ़ोन चलाना से उनके अंदर ऐसे उनके रिश्ते में ऐसे क्या प्रभाव आ रहे हैं? क्या नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं? तो इस वज़ह से ना वो इसका देखिए शिकार तो हो जाता है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता लगता कि वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। जी।
बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। ज़र तो बिल्कुल। ठीक है। ये बात तो है। जी। ये बात है। ज़रूर। ये बहुत ही अच्छी बात कही कि लोगों को पता भी नहीं चलता, और कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो इसके शिकार हो जाते हैं। अच्छा, हम आजकल के समय में आधुनिक युग में देखें अब जब माता-पिता दोनों ही वर्किंग हैं, कहीं न कहीं बाहर जाकर काम करते हैं और खुद ही सोशल मीडिया से इतने एडिक्टेड हैं। तो ऐसे में अ, आपको क्या लगता है बच्चों की परवरिश पर इसका कितना असर पड़ता है? क्या सीखता है बच्चा ऐसे अ, माता-पिताओं से?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, देखिए माता-पिता जो होते हैं ना देखिए बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। जिस प्रकार माता-पिता बर्ताव करेंगे ना बच्चे के सामने, तो देखिए वैसा ही बच्चा बनेगा। देखिए, मान लीजिए अगर माँ-बाप जो हैं बच्चे के सामने अ, चिड़चिड़ा बर्ताव करेंगे, तो बच्चा भी जो आगे चलकर गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा बन जाएगा, और यही माता-पिता शांत ऐक्ट करेंगे ना बच्चे के सामने, तो वो भी शांत बनेगा। देखिए, ये ही चीज़ सोशल मीडिया के साथ है। देखिए, अगर माँ-बाप जो हैं बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाएँगे, सोशल मीडिया, चलाएँगे तो उसकी भी जो है ना एक आदत ऐसी बन जाएगी लेकिन देखिए यहीं अगर माता-पिता कोई ऐसा प्रोडक्टिव कार्य करेंगे बच्चों के सामने तो वो उनको अपना आदर्श मानते हैं। वो भी वही उस प्रोडक्टिव कार्य में लग जाएगा और उस चीज़ को सीखेगा। जो मैं मानता हूँ कि उसकी अ, जिससे ना उसका देखिए ओवरऑल विकास होगा, और उसको भविष्य में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वो काम उसने जो सीखा उसकी जी।
जी। ये तो है। हाँ। जी। ये तो है। बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी विस्तार में इसके बारे में बता दिया कि, किस तरह से सोशल मीडिया जो है, वो हमारे रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। कभी अच्छा, तो कभी बुरा। नकारात्मक असर आपने ज़्यादा बताएँ है। खैर, मैं ख़्याल रखूँगी इन बातों का। बहुत-बहुत धन्यवाद अपने अनुभव साझा करने के लिए।
हुँ, हुँ। हाँ, जी। हाँ, जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत ही मज़ा आया आपके अ, प्रश्नों के उत्तर देके और देखिए, मैं भी उम्मीद करुँगा कि हमारी बातचीत फिर से होगी। जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।